อืม ค่ะ แล้วอย่างงี้คุณ คุณหมวกคิดว่า ที่ <tsk> ถนนมันมีปัญหาบ่อย ๆ อย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ เนี่ยมันได้รับงบประมาณมาจากรัฐบาลแล้วเนี่ย มอ เราพอจะมองเป็นไปได้ไหมคะว่า มันอาจจะเกิดการทุจริตขึ้น เพราะว่าถ้าไม่อย่างงั้นเนี่ย ทำไมถนนเนี้ยมันถึงได้มีการซ่อมบ่อย ๆ จังเลย อย่างเช่น ย ย ยะ พอ พอคุณหมวกพูดขึ้นมานะคะ มันมีเส้นหนึ่งซึ่งเราอะใช้เป็นประจำ ก็คือเส้นพระราม 2 อะค่ะ เส้นนั้นน่ะเป็นเส้น เออ เป็นเส้นที่เรามองว่าไม่จบไม่สิ้น แล้วไม่ใช่แค่ว่า การสร้างถนนมันทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดเท่านั้นนะคะ แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย ๆ ซึ่งมันเกิดการสูญเสีย ใช่ไหมคะ แล้ว แล้วเรามองว่า ถ้าถนนน่ะมันดีอยู่แล้วเนี่ย คุณจะสร้างบ่อย ๆ เพื่ออะไร ถ้า ถ้าถนนมันดี คุณเอางบไป ส ทำอย่างอื่นไม่ดีเหรอ? ใช่ไหมคะ
อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อา ครับผม ครับ ใช่ครับ ครับ ครับ ครับ ใช่ครับ ใช่ครับผม ใช่ ใช่ครับ ครับ ใช่ ถูกต้องครับ ครับ ใช่ ถูกต้องครับ